آه. فأنا باقول لك ب بارجّحك بجد خُد واحد صاحبك وروح جرّبوها، اكتب في Google عندَك آآ في Google Maps عامةً اكتب م اكتب آآ اك آآ cable wake wake wakeboarding أو اكتب بس wakeboarding شوف لو في أم أو اكتب آآ wake park أو wakeboard park، اكتب أي حاجة في الحاجات دي، هتلاقيها وبجد، بجد، بجد
إمم. حلو، حلو. أكيد، أكيد هتلاقيها قريّبة منّي في عندنا حتّة اس في أس في في البرتغال اسمها Algarve فيها كل الكلام ده مشهور ع مليون في المِيّة أكيد فيها الكلام ده وخصوصًا الجَو، الجَو برضه بيلعب خُد بالك دور، لإن الجَو لو حلو كده ودافي، بتلاقي الناس كُلّها أكتر بتروح فيها، زي ما بيحصل ز أوروبا كُلّها كده. الجَو يعني مش قصدي أسبانيا وال أسبانيا والبرتغال وشوية من إيطاليا، الجَو فيها بيبقى جميل. آآ فبالتالي تحِس إن الناس بتخرُج وبتتفسّح وبتاع. آآ وبرضه وبرضه على فكرة آآ برضه أمريكا برضه، ما فيها أماكن كويسة جدًا في ال آآ في في
آه. بالضبط. الله، بالضبط. أها. اهم، طبعًا. بس أنت آه، ب ب ف في الحاجات دي طبعًا، بس أنت آمم يعني أن أنت عندك أ أمريكا بالذات في الرياضة دي
صحيح.
فيها ح يعني آآ مش ك مش كبيرة أوي في الرياضة دي، في cable parks ك كتير، يعني أنا مثلًا في الstate اللي أنا فيها، آآ في ال في الcity اللي أنا فيها
إمم. حلو.
فيها في الcity اللي أنا فيها، فيها مثلًا بتاع 2، 3 cab cable parks أنت في الcity اللي أنت في برتغال، آآ ممكن تلاقي 10.
حلو. لإن لإن لإن أنت عندك اللي هو البُحيرات الصناعية مش الطبيعي صح كده؟ إمم، إمم.
كل city. بالضبط، ما فيش ناس ك ما فيش ناس كتيرة أوي وعامةً عندك في البرتغال مش هتلاقيها في بحر برضه، هتلاقيها في حاجة صناعية كده.
في بحر في نهر ز زي آه، أكيد، أكيد موجود هنا، أكيد فهمتَك أنا ال اهم.
م آه، أو يعني يع يعني أنت في دهب، ال الر الرياضة الرياضة دي في دهب، آآ في في بُحيرة آآ مقفِّلة والبحر جنبها على طول فاهم، بس هي بحيرة مقفِّلة يعني. آه.
آه. اهم. إمم، فهمت. فكّرتني fدهب تُحفة، جنّة من عند ربِّنا جنّة، وحشتني والله. إن شاء الله أمّا أنزل مصر أروحها.
نفسي أروح، نفسي أروح دهب. إن شاء الله يا باشا. وعلى العموم كان موضوع جميل جدًا وإن شاء الله نتكلّم مرّة تانية، ربِّنا يخلّيك.
والله يا باشا أنا استمتعت بيه و إن شاء الله يا كبير، حبيبي يالّا مع السلامة، مع السلامة، الله يسلمك.
مع ألف سلامة.